अ, देखिए अभी कुछ दिनों से ना मुझे वाक़ई में अ, बड़ी बेचैनी-सी हो रही है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि, मैं रोज़ाना भ रोज़ाना मतलब हर वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी में रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, कि इसका मुख्य कारण ये है कि, मैं बिल्कुल भी योजनाबद्ध नहीं हूँ और मुझसे किसी भी चीज़ के लिए तैयारी की ही नहीं जाती। और वही होता है कि आखिरी समय पर मुझे लगता है, ये भी करना है, वो भी करना है, फिर बहुत ज़्यादा हबड़ातबड़ी हो जाती है। मैं योजना बनाने की कोशिश भी करूँ तो सब चीज़ें ओ को मैं सोच ही नहीं पाती, कि भई मुझे किन-किन चीज़ों की अगर मैं आज का दिन अपना अ, योजनाबद्ध करना चाहती हूँ, तो मुझे सब चीज़ें ध्यान में ही नहीं आती। मैं कुछ चीज़ें सोचूँगी कि इस-इस टाइम पर कर लूँ पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ दूँगी। पर जब काम करने बैठूँगी, तो याद आएगा ये भी छूट गया है, वो भी छूट गया है, मतलब <tsk> समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या है कि ए लोग तो कितना योजनाएँ बनाकर, इतना अच्छा अपना दिन चलाते हैं। पर मैं हमेशा लास्ट बिल्कुल आखिरी क्षण पे मुझे याद आता है, कि अरे! ये छूट गया, इसके लिए भागो, वो छूट गया, उसके लिए भागो।
हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हाँ।
तो बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस होती है। पर मुझे लगता है शारीरिक थकान से ज़्यादा, मानसिक थकान अब ये बहुत हो गई है। क्योंकि अब मैं अपने आप से प्रश्न करने लग गई हूँ, कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आप मेरी मदद कर पाएँगे?
जी। अ, देखिए अ, सबसे पहले तो आप मुझे लगता है पैनिक थोड़ा-सा कम होइए, आप इतना ज़्यादा सोचिए मत। हम सब अपने मन में गाँठें बनाने लगते हैं, लेकिन अ, किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचूँ और मैं आपको कुछ सलाह-मशवरा दूँ, उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ? अगर आप सहज हैं, तो बताइए।
हुँ, हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। आप पूछिए।
अ, मैं आपसे जी, जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो पूरा दिन है, आपकी जो दिनचर्या है वो किस तरीकें की है, आपका सामान्य दिन कैसा दिखता है? और आप ज़रा ये भी बताइएगा कि आपको जहाँ पर लगता है कि आपको देर हो जाती है या आप अ, कोई भी काम नहीं हो पाता है तो कहाँ सबसे ज़्यादा देर होती है? किस तरीकें के कामों में आपको लगता है डिस्टरबेंस महसूस करती हैं आप बताइए?
हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अ, जी, अगर मैं अपना सामान्य दिन बताऊँ जैसे सोमवार से शुक्रवार तो, मैं ऑफ़िस मेरा रहता है तो मैं 8, साढ़े 8, सवा 8 तक मैं निकल जाती हूँ और 5,, साढ़े 5 तक मैं घर वापस आ जाती हूँ तो अ, और वही होता है कि सुबह की तैयारी करके 8 बजे तक भागना और साढ़े 5 के बाद फिर बाकी की जो घर की बची हुई चीज़ें हैं या कुछ अगर ऑफ़िस का कार्य है, वो संभालना। और अगर मैं देरी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं, अगर किसी भी चीज़ का के बारे में बताऊँगी तो हर चीज़ में कुछ न कुछ भागा-दौड़ी होती ही है। अगर मैं सुबह की बात करूँ तो सब चीज़ें अच्छे से चल रही होती हैं अचानक मुझे दिखता है कि, अरे! सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, और ये-ये चीज़ें बाकी हैं, फिर भागा-दौड़ी। ऑफ़िस पहुँचती हूँ पता है कि, कुछ-कुछ चीज़ों का सबमिशन है उनकी तैयारी पूरी चल रही है पर जब, बिल्कुल सबमिशन का टाइम आ जाता है, उसको आगे देने का टाइम आ जाता है, उस वक़्त मुझे याद आता है कि अरे! इसमें कुछ चीज़ें तो जोड़ी नहीं हैं, तो फिर से भागा-दौड़ी और वहीं चीज़ रात को भी होती है। कुछ खाना बनाने का अगर योजना बनाई तो याद रहता है कि अरे इसमें से फिर कुछ दो चीज़ें नहीं हैं, फिर उसको चाहे अब स्विगी और ज़ोमैटो के चलते चीज़ें झटपट आ जाती हैं पर फिर भी एक आखिरी क्षण का एक वो तनाव तो पैदा हो ही जाता है कि, जो भी खाना बनाने जा रही हूँ तो उसमें भी कुछ मिस हो गया। फिर वो मंगाया तो इस तरह से <tsk> पूरा दिन ही कुछ न कुछ मुझे एहसास दिलाता रहता है, कि मैं पूरी तरह से योजना नहीं बना पा रही हूँ।
जी। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हुँ। जी, जी। मैं कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ और ये दिक्कत अमूमन लोगों में देख पा रहा हूँ अभी। आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी अ अ, स सामान्यत तैयारी किस तरीके की रहती है? या सामान्य पे कैसे तैयारी करते हैं आप? पहले अ, सुबह तैयारी करते हैं या रात में तैयारी करते हैं, या हुँ किस तरीके से आप थिंकिंग करते हैं, शेड्यूल वगैरह बनातीं हैं, या क्या रहता है आपका?
हुँ, हुँ। हुँ। अ, देखिए मैं सुबह, क्योंकि समय कम होता है, देखिए उठने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं सुबह की काफ़ी हद तक तैयारी रात को करके मैं रात को करने की सोचती हूँ, काफ़ी हद तक कर भी लेती हूँ। पर फिर सुबह कोई न कोई काम पर अगर लग गई या कोई चीज़ रात को भूल गई तैयारी करना और याद आया कि सुबह ये बाकी है, तो वो कुछ 10 अ, 10 मिनट ज़्यादा ले लेती है, वो चीज़। और वो सुबह के 10 मिनट फिर बहुत भारी पड़ते हैं और फिर अंत में मुझे, दौड़ना ही पड़ता है। तो इस तरीके से कई बार ग़लतियाँ कहें या चीज़ें छूट ही जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है।
जी। जी हुँ, जी। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी, जी, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कहीं न कहीं दिक्कत तो है अ, गंभीर है लेकिन मुश्किल नहीं है, हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि अ, जैसे आपने बताया आप ऑफ़िस भी करती हैं, आपके घर के काम भी करती हैं, तो आप ज़रा इस पर भी थोड़ा-सा संक्षेप में बताएँ कि आप किस तरीक़े के कामों में अपने आप को कमय अ, समय जो है, वो अक्सर कम पाती हैं या आप अ, जल्दी में रहती हैं। कोई ऐसे काम हैं, जो आप करना चाहती हैं लेकिन आपसे हो नहीं पाता है, कम समय के कारण? या मैनेजमेंट अ, जब इतना अ, व्यस्त हो उसमें अ, या मैनेजमेंट हिला हुआ हो आपका, तो इसमें ऐसे आप वो काम नहीं कर पाती हों? जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जैसे देखिए, अगर मैं घर के कामों की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे अ, बहुत ज़्यादा पौष्टिक भोजन की तरफ़ ध्यान देना चाहिए पर अ, वही चीज़ है कि जो चीज़ें समय ऐसा होता है या आधी चीज़ें याद नहीं रहती या जो भी है, कि ध्यान नहीं व्यवस्थित नहीं रह पाती हूँ। तो, जो असली चीज़ें हैं, वो बना दी ठीक है, दाल-सब्ज़ी वगैरह सलाद भूल जाती हूँ। और अगर मैं अब ऑफ़िस की बात करूँ तो उम, ठीक है, मैंने प्रस्तुति की अपनी तैयारी की, पर जब मैं असल में कोई प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति दे रही होती हूँ, तो उस वक़्त मुझे एहसास होता है कि मैं इसमें मैंने 2-3 चीज़ें और जोड़ने का सोचा था, जो मुझे मुझसे मेरे दिमाग़ से अ, हिल गई हैं। अब वो कई बार ऑफ़िस के लोग समझ जाते हैं, कई बार वो मुझे अगर शाबाशी भी दे ही रहे होते हैं, पर अंदर से मेरी आवाज़ आ रही होती है, कि ये तो मैं बहुत बेहतर कर सकती थी, पर फिर वही व्यवस्थित न होने के कारण वो चीज़ें छूट गईं। तो इस तरीक़े से अ, कुछ ना कुछ जल्दी हमेशा जल्दीबाज़ी मची ही रहती है, मुझे लगता है।
जी। जी। जी जी। हुँ। हुँ। जी, जी, जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपको अ, कहीं न कहीं एक दौड़ आप के अंदर भी चलती है, एक माइंड में आपके भी लगता है कि अ, एक क क्या-क्या कर लूँ, कितने काम निपटा लूँ, कहीं न कहीं आपके दिमाग में थॉट रहता है। आप ज़रा मुझे संक्षेप में ये भी बताइए कि आप अपने काम करने के लिए कोई सूची, कोई कैलेंडर या अ, कोई रिमाइंडर का इस्तेमाल करती हैं? और ज़रा आप मुझे ये भी बताएँ, क्या आपने इसके कारण खोजने की कोशिश की, जिस तरीक़े की आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपकी दिनचर्या खराब चल रही है, उसके पीछे कारण खोजने की कोशिश की?
जी। हुँ। देखिए, अगर मैं अ, सू सूची या रिमाइंडर्स की बात करूँ तो मैंने, सूची बनाने की तो कोशिश की थी, मैंने रसोई में ही एक छोटा-सा बोर्ड लगा दिया था कि भई मुझे अगले दिन क्या-क्या चीज़ें करनी हैं उसकी मैं एटलीस्ट वो लिख कर रखूँ। तो, कुछ दिन मैं उसके हिसाब से कर पाई पर फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें हवा हो गईं और वापस से वो सूची वाली बात रह गई। और जो दूसरी बात आपने बोली कि मैंने हाँ, सोचने की कोशिश की, कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अ, आत्मविश्वास की मुझ में मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से कमी रही है। तो कभी भी कुछ करने जाती हूँ, तो पूरी तरह से हमेशा आत्मविश्वास नहीं होता कि हाँ, ये सब चीज़ें सही होंगी उसके चलते घबरा जाती हूँ, फिर आखिरी क्षण में लगता है कि काफ़ी बदलाव कर लेने चाहिए बेहतर करने के लिए। कोई भी चीज़ चाहे घर पर या ऑफ़िस में और शायद उसके चलते भी अक्सर फिर वही जल्दबाज़ी की शिकार हो जाती हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है, ये कारण हो।
जी। जी। जी। हुँ, तो कहीं न कहीं आपने सोचिया भी और आपने कोशिश भी की कि, आपने वो कारण ढूँढ़ने की कोशिश भी की कहीं तो क कहीं न कहीं आप उन टॉपिक्स के लिए या अपनी इस दिनचर्या के लिए अ, सोचती भी हैं आप थोड़ी सजग भी हैं। अ, एक छोटा-सा ज़वाब सवाल और पूछूँगा आपसे आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप अपने काम से खुश हैं? सैटिस्फैक्शन मिलता है, रात को सुकून की नींद आती है आपको?
जी। जी। उम्म। अ, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि मुझे हमेशा एक ये अ, ये बोध रहता है कि नहीं मैं और बेहतर कर सकती थी पर, ज़ल्दीबाज़ी के चलते मेरी कुछ चीज़ें छूट गई। ज़ाने क्यों ये भावना मेरे दिमाग में हमेशा रहती ही है।
हुँ। जी अ, तो मैं आपको जितना सुना है, जितना समझ पा रहा हूँ, जितना आपकी बातचीत से मुझे लग रहा है। तो पहली बात तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ और आपको एक खुशी देना चाहता हूँ, एक कि आप बहुत समझदार लेडी हैं, मतलब जो भी है लेडी या अ, तो मैं एक तो बहुत समझदार हैं आप क्योंकि आपकी बातचीत से मुझे लगा कि कहीं न कहीं आप चीज़ों को सोचती हैं, हर चीज़ों को करने की कोशिश करती हैं। अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं तो इसका कारण भी यही है कि आप सबको खुश करने की कोशिश कर रही हैं, जो कहीं न कहीं से ग़लत नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप वो कर रही हैं तो अच्छा है, बस मुझे लगता है उसको एक सिस्टम दे दीजिए एक उसको शेड्यूल बनाइए, उसको आप एक दायरा तय कर लीजिए कि कब आपको क्या करना है, कब आपको क्या करना है, कब आपको क्या करना है। कितना समय मुझे किस चीज़ को देना है, कितना समय मुझे किस चीज़ को देना है, ये आप कर सकती है। दूसरा आप पहले प्लान करिए जैसे जहाँ इंसान जब अ, डि अ, डिस्टर्ब होता है अपने प्लान को लेके, शेड्यूल को लेके उसको यही कहा जाता है कि आप प्लान कीजिए। आप या तो सुबह प्लान कर लीजिए कि आपको आज अपना पूरा दिन कैसे रखना है या आप रात को प्लान करिए कि आप किस तरीके से इस वक़्त को गुज़ारना चाहती हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह आप पूरा प्लान कीजिए और रात को बैठ के उसका एक कन्क्लूजन निकालिए कि क्या आपने कितने काम निपटाए हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एक कैलकुलेशन मिल जाएगा कि आपका दिन किस तरीके से मैनेज हो रहा है और आप कितना सही कर रहे हैं, कितना ग़लत कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मतलब वो कहा जाए कि एक अच्छा एक सरल-सा हिसाब लगाना पड़ेगा आपके रोज़ाना के कामों का, रोज़ाना की दिनचर्या को, है ना? और प्राथमिकताएँ तय करनी होंगी कि कौन-सा काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कौन-से काम ज़रूरी है, है ना? तो जो ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें पहले कोशिश करिए निपटा दें और जो कम ज़रूरी है उन्हें आराम से करते रहें। एक हमारे बहुत बड़े साउथ के ओ वेस्ट के बहुत बड़े फिलॉसफर है उन्होंने कहा है कि, अगर आपको सुबह उठ के 1 मेंढक खाना है तो सुबह उठकर ही खा लीजिए और अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं तो पहले बड़ा वाला मेंढक खाइए। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था, कि आपका जो पहला जो बड़ा काम है उसे आप पहले निपटा लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पूरे दिन को जो है आप इस्तेमाल कर पाएँगे। दूसरा हर वक़्त आप थोड़ा मार्जिन लेकर चलिए हर काम में, थोड़ा टाइम का मार्जिन लेके चलिए, बफर टाइम लेकर चलिए। तो उससे क्या होगा कि कई बार ऐसी अ म डिस्टर्बिंग चीज़ें आ जाती हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आप उससे भी बचेंगीं और आपकी आदत थोड़ी-सी ठीक होगी और आप अपने आपको शेड्यूल को बना पाएँगे। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। हुँ। जी, मैं बिल्कुल अ, आपने मुझे इतने ध्यान से पहले तो सुना और जो इतने बेहतरीन सुझाव दिए, मैं वाक़ई में मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो चीज़ें बताईं, मैं वाक़ई इन पर काम करके देखूँगी और मुझे उम्मीद है कि शायद मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेरी योजना भी इससे बेहतर होगी। तो आपका सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद इन चीज़ों के लिए।
जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।